Ehm, mah, allora, brand un po' più comunque a uhm, società aziende più lungimiranti, come abbiamo detto, l'Esselunga osa e va a va ad acchiappare più più gente possibile, diciamo più più fette di popolazione possibile. Ehm, ci sono quelle popolazio quelle aziende come ad esempio appunto la Mulino Bianco, che continua indefessa a fare <chuckles> il tipo di pubblicità che faceva <chuckles> 40 anni fa, quindi, ehm, non c'è
Mh-mh. <chuckles> È un po' il brand che che porta a fare quella cosa lì, ormai è il loro.
Sì, credo che in parte esatto, abbia un'identità costruita su quella, quindi funziona da sempre, quindi perché perché cambiare?
Mh-mh. Mh-mh. Certo.
Mi viene in mente adesso non c'entra niente co però tipo le ehm, oddio, uhm, l'agenzia funebre Taffo.
Bellissime le pubblicità della Taf
Ecco, lì secondo me è geniale, cioè lì lavori sul black humor. Cioè, lì è veramente secondo me, il social media marketing di Taffo è u è un genio. Hanno provato a copiarlo
Sì. È è veramente bravo. <chuckles> Sì, no, cioè, così veramente cioè, scherzare comunque su una cosa molto molto triste, ecco, ti fa dire: "Okay, vabbè, quando muoio mettetemi lì nella <chuckles> nella tamiu nelle mani della Taffo. Mi sembra me mi sento al sicuro con lo"
però, cioè Eh, sì. <chuckles> L'unica cosa che mi chiedo è: in un momento di disperazione, un momento tragico, come può essere appunto la scomparsa di un caro, veramente ti viene in mente di chiamare Taffo?